Как ты справляешься со срывами и возвращаешься в ритм?
Ой, срывы в моей жизни- это, конечно, на самом деле такая непохожая тематика на нормальное поведение парня. Но вот бывает так, что накопится и какая-то психологическая и моральная какая-то такая усталость отчасти. Но она именно будет в таком критическом состоянии, что, наверно, у человека обычного это, скорее, вызовет панику, а потом, э, глубочайшую депрессию, потом замкнутость на достаточно долгий период, и, не знаю, может даже из комнаты выходить не будет или того еще хуже. Вот. Но
Мгм. Мгм. Да. Мне кажется, это все могут понять. Мне кажется, каждый проходил или в основном очень многие проходили через такие моменты. Скажи, а, вот, э, у тебя часто бывают такие срывы и как ты вообще как вот, да, как ты вот справляешься с ними?
Мгм. Мгм. Дело в том, что эти срывы очень- бывают- очень такие непредсказуемые, потому что они как-то имеют свое свойство, ну, как и у многих в целом, накапливаться. И бывает так, что день может быть вполне себе приятный, не обещающий никаких негативных последствий. И просто в моменте начинается большой-большой бум. Вот как будто клапан уже вот всё не выдерживает и всё, и крышка крышка уже начинает срываться, и начинается какая-то такая вот м, слезы, м, я бы сказал, отчасти, паника, но она такая сдерживаемая, то есть всё-таки прямо аж тремор, аж всё всё трясёт. И при всём при этом, ну, не конечно, мысли так себе в голове, они абсолютно негативные, они какие-то вот возвращаются в какие-то самые страшные, темные моменты жизни, которые воспринимались именно так, с психологической точки зрения. Возможно, отчасти, от неустойчивости психологической. То есть это касательно там какие-нибудь: разрывов с партнером, с каких, м, то ошибкам в учебе, с людьми. Вот. И оно всё начинает просто перевариваться всё в один большой такой ком, который вот прям стремится, словно с Эвереста, накатиться на тебя и просто, э, распластать. И всё. И чтобы о тебе все забыли. Вот. И
Мгм. М. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ого. Слушай, а как вот, ты говоришь, это прямо такой сильный-сильный порыв, а, и то есть, э, з это зависит от ситуации или или как вот? Или это просто от какой-то усталости? Или это именно вот ситуативная какая-то проблема, то есть когда что-то произошло, и тогда у тебя случае случается срыв? Или бывает так, что ты даже не понимаешь, почему он происходит.
Мгм. Мгм. Бывает так, что я вообще не понимаю, ш из-за чего это происходит, потому что может быть несколько каких-то мелочей, ошибок, или просто какой-то, ну, просто психологическая какая-то нагрузка, демотивация или потеря в чём-то смысла случится. Но она такая, в целом, купируемая проблема. Но бывает, что это является каким-то таким катализатором к действию вот этого вот внутреннего порыва, чтобы вот разжегся вот костер. Вот прям вот оно прям вот кислорода туда нагоняет, там искра уже потихоньку появляется. Оно его пытается всё разогнать, разогнать, еще и ветра добавляет. Вот и И оно вот начинает накатывать. Бывает такое, что какой-то просто кр триггеры воспоминания произ на накатывает, и оно вот в моменте. Это что касательно вот непредсказуемой ситуации, и причем такого пика, на самом деле. Потому что вот в приходит какое-то воспоминание неприятное, ты начинаешь э
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Да. И оно как бы тебя триггерит, да? То есть, э, начинается.
Оно триггерит, да, а я еще такой человек, который, собственно, очень о себе не самого лучшего мнения. И как бы, оно бывает просто, ты начинаешь вспоминать, как ты что-то не так делал, бла бла бла бла бла, и опять ты начинаешь
Мгм. Винить себя, да, ру руминации начинают происходить. И это, наверно, еще больше вот накапливается, вот это напряжение. И, наверно, м, мне очень знакомы эти ощущения, знаешь, мне очень импонирует всё вот то, что ты, э, рассказываешь. И я очень понимаю, о чём ты говоришь. То есть, э, по-моему, вот на возрастает это напряжение, и у просто уже мозг твой не выдерживает, твои эмоции не выдерживают, твои гормоны не выдерживают, и просто напряжение. Ему нужно вот вот клапан, чтобы вот как у у скороварки открылся, и этот пар должен куда-то выйти, либо через злость, либо ударить стол, либо заплакать, либо закричать, либо вот что-то сделать такое, вот не совсем продуктивное, но, тем не менее, хотя бы вот спустить вот этот пар, спустить этот вот напряжение.
Всё, да. Мгм. Да. Да, да. Мгм. Да, давление чтобы поменьше было вот этого вот, чтобы не так распирало, по крайней мере. А привести вот этот показатель чуть-чуть в норму или чуть ниже. Пусть оно будет тот же самый стресс отчасти или какое-то волнение, но оно не будет настолько вот прям в высокой <chuckles> высо высоко давить. Вот. И
Да. Да-да-да. Да. И на самом деле этот срыв, вот такие срывы, как какие ты описываешь, не то, что ведет к ним, а вот так вот выпустить пар, это полезно. Ты вот чувствуешь себя лучше после того, как, а, вот ты поплакал или покричал, вот когда вышло вот это напряжение? Или, наоборот, тебе становится хуже? Или вот ты можешь описать вот первые несколько часов, вот, э, как как ты себя чувствуешь
Мгм. Мгм. Мгм. Да, конечно, вот сначала, э, ну, сначала такое вот: всё это вот накапливается, накапливается, накапливается, начинаешь ходить тудэмэ-сюдэмэ по комнате, всё, не знаешь вообще, что делать. Потом садишься, обхватываешь свои коленки, потом начинаешь задумываться: "Я же парень, чё я что это такое?" Оно ещё сильнее ударяет, и ещё и по самолюбию ударило! Такой: "Чёрт!". Вот. А. И всё. А п такой, и вот неожиданно ещё в печёнку попал удар. "Чёрт, как неприятно, ну и ладно". Вот, потом еще начинается какой-нибудь заговор с самим собой в негативном плане из-за этого. Ну и в итоге, э, нужно что-то с этим делать. Пот понятно, что ты уже начинаешь начинаешь реветь. Это это жесть, мальчик плачет, жесть. Вот. И в итоге
обычно? Мгм. <laughs> Так. Ах. Мгм. Ну все же люди. Да, люди, у в всех бывают срывы, конечно, но в такие моменты, вот как ты описываешь, что да, ты начинаешь себя и винить, у тебя появляется эта тревожность, и это, как бы, замкнутый круг.
У, возмо Мгм. Да. И в итоге, э, вот я сначала нужно вот постоять возле зеркала, посмотреть на себя, сжаться так сильно. А потом вот единственное, что работает, это просто, как, я не знаю, как в кино, что ли, показывают. Просто идешь в душ и так орешь! Воз ну, только без звука, возможно, отчасти, потому что иначе соседи просто, э, с ума сойдут. Просто начинаешь кричать во всю во всю мощь, но без звука, бедные связки, бедные гланды, бедное горло, всё напрягается. Там, наверно, уже всё, э. Уже говорить, наверно, неделю не сможешь, но что поделать, э, оно того стоит. Потом а потом ревешь во всю мощь, просто выплакиваешься настолько, что прям опёршись на стену, там, не знаю, как я ей даже тя тяжело описать это воспоминание в целом вот, это чувство. И потом уже всё, так сказать, с себя всё это смываешь.
Мгм. Так. <laughs> Мгм. Мак.
Потом уже так всё равно, уже такой еще расстроенный выходишь, такой заплаканный, как пятилетний маленький мальчик. Да, дядя в 30, как говорится, поплакал, называется, вот.
Ну а ты ты себя чувствуешь лучше после этого, и ты потом возвращаешься в норму? Или сколько вот времени после этого тебе нужно, чтобы прийти норма ли тебе нужна? Или ты обычно делаешь еще что-то, чтобы стабилизировать себя и прийти в ритм св ну, нормальный ритм? Как у тебя это работает?
Мгм. Мгм. Ну, после того, как вот этот вот пыл и давление, а, клапана немножко вылетело, а, за стабилизировалось всё. Ну, и у меня единственный вариант после этого- это просто немного пройтись, погулять. Нужно обязательно пройтись, собраться со всеми мыслями, поговорить с самим собой. А, потому что в моём случае разговор с самим собой начинается с очень сильных каких-то эмоциональных волнений. То есть отсутствие какой-либо логики сразу. То есть гарантия логики нулевая. То есть это просто какие-то эмоциональные такие, а, общ эмоциональное общение 2 голосов, вот реального и 2 реального. Вот. И потом, в со временем, это становится уже абсолютно такое логическое обсуждение, ищется связь с точками какими-то, с кс такая вот обратная связь создается, и уже начинается, что если А- то Б. Всё, начинается успокоение, всё, мозг заработал, всё, эмоции уже устали, им не надо, они х пошли спать. Заработал нормальный человеческий мозг, всё. Потом, м, после такой уже прогулки, после того как подыш продышался, при возможности погоды немного посидеть, немного в парке. У меня рядом есть парк, я себе там местечко, так сказать, нашел. Вот. Если вдруг
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, это хорошо, что есть рядом такое место, где ты можешь погулять и побыть, а, немножко, ну хотя бы на ну, снаружи, на улице, но, в то же время, не слишком таком людном месте, наверно, а ближе к природе.
Мгм. Да, я да, я нашел мес место, там где людей, в принципе, нету, там такое, оно очень такое спрятанное и к нему нужно там нету прямой дороги, там есть тропинка, она как-то идет там через кусты, через такие, э, деревья, которые слегка наклонены, и ветви просто касаются пола. Вот, поэтому нужно чуть-чуть поискать. Но там такое интересное, на самом деле, место, потому что идет, как вот если взять зал заседания короля: идет такой длинный стол, и по бокам сидят вот его к все коллеги. Вот, и вот можно убрать этот стол. Остаются только вот эти вот кресла, и и кресло короля посередине вот, э, с одн ну, с одного из из концов. Вот, и я вот сажусь на вот это вот, так сказать, кресло короля, немножко так расслабляюсь, э, дышу чуть-чуть. Ну, я б не назвал это медитацией, но, скорее, такое пятиминутное отстранение от всего этого мира. Вот. Возможно чуть-чуть всплакнуть, вот. Потом так немножко, так всё, конечно же, поубирать все эти слезы, это негоже парню гулять со слезами на глазах. Вот. И, всё, и потом, ну, можно чё-нибудь сладенького скушать, восстановить дофаминчика, так сказать, в моменте, и потом Да, чуть-чуть себя осчастливить. А потом Ну, а потом я обычно иду домой, и вот в такой момент, а, именно обратный, когда уже эмоции стабилизировались, но они всё еще играют значительную роль в мыслительных процессах. А, открывается, так сказать, 2 клапан, творческий называется, что все эмоции эмоции все выражаются в стихах каких-нибудь.
Мгм. Интересно. <chuckles> М. М, осчастливить себя немножко. Мгм. Так. М. Ага. То есть ты ты начинаешь писать стихи, да?
Да, я их либо проговариваю просто вслух, но оно просто на автомате, формируются эти четверостишья, я даже их не запоминаю, я даже не понимаю как я даже о них не думаю, они сами вот идут. Вот. Потому что когда начинаешь задумываться, очень чё-то тяжело найти рифму, оказывается. Вот. А
Мгм. Мгм. А как ты их записываешь? Ты записываешь их на телефон, если ты не можешь записать их, там, м, в блокнот или куда-то, н ну, вот такое, ручкой?
Мгм. Иног ну, мгм. Ну, иногда я вообще их просто даже не записываю, потому что я не хочу о них как-то вспоминать, а мне важно их проговорить вслух, а если это что-то такое, прям за душу берущее, то в мессенджере, либо в каком-нибудь блокноте в телефоне запишу, бывает. Вот. И, в целом, вот такая вот идет пятиуровневая <chuckles> пятиуровневый сброс стресса. Вот. Потом прихожу просто домой, и бывает, что-нибудь запишу в блокноте в целом о своем состоянии. Как я себя чувствовал до, как после. Что мне помогло, каких-то пару мыслей записать. Вот. И если еще как-то остается какой-то энтузиазм или, точнее сказать, появляется, немножко проиграть на гитаре, а просто побренчать по струнам какую-нибудь банальщину простую, чисто так, мелодию какую-то. Ну и всё, и
Ага. Так. Мгм. То есть это у тебя вот, э, такие творческие порывы, они тебя успокаивают и приводят тебя обратно в норму к себе, да, к с к стабильности, правильно?
Думаю, что отчасти так, но предположу, что эти порывы- они скорее являются следствием вот этих эмоций, и за счет того, что, а и, а, спокойствие является следствием того, что через вот эти вот творческие дела, а с э, с ну, скажем, убирается вот эта, скажем, лишняя пена с этого всего бульона. Вот. И как-то, м, чувствуешь себя значительно легче, хотя всё еще так, ну, прибито, но, по крайней мере, рассудок появляется. Ты можешь мыслить, ты можешь приступать к каким-то своим делам. Вот, и как-то так. Не люблю я эти дни совсем. Ужасное мес Ужасное время.
Н-да, это наверняка, м, так вот, очень сильно энергозатратно и, м, очень, м, ну, как сказать, перегар. Твой мозг, наверно, вообще перегорает после этого. Но это очень тя тяже энергозатратно, на самом деле. Я мне импонирует твой рассказ очень сильно. И ты знаешь, ты упомянул, как ты заходишь, э, в ванную комнату и кричишь без звука, чтобы не разбудить соседей. А у меня был момент, что я кричала со звуком <chuckles> ночью. <laughs> Не думая о соседях, поэтому да, я знаю, насколько это может быть тяжело.
Мгм. Да.
Ам, скажи, а ты не пробовал как-то стараться предотвращать эти срывы, или ты думаешь, как вообще это можно сделать, или как ты можешь вот посоветовать людям, чтобы вообще этих срывов не было? Есть ли такой вариант, возможно ли это?
Не относиться слишком критичес критически к себе, иметь всегда с собой диалог. И есть в с в психологии такая тема- это разделение человека на "я- родитель", "я- взрослый" и "я- ребенок". И очень важно, чтобы человек всегда был в связи со своим ребенком, потому что очень часто весь, ну, так сказать, стресс, а, он, а, является следствием того, что что-то не так с с вот этой связью с внутренним ребенком. Его просто нужно утешить, и у у убедить его, что что ты с ним, что у вас всё хорошо, и то, что ты всегда его поддержишь. Ну, мне это помогает время от времени, э, всё это поубирать, и как-то я нашел в этом что-то такое, ну, особенное, в этой вот связи со своим внутренним я.
Мгм. Так. М. Пожалеть. Мгм. Слушай, интересная концепция такая, то есть, по по-простому говоря, нужно быть просто добрее к себе и ухаживать за за собой, правильно я понимаю?
Мгм. М. Да.
Классно. Спасибо большое, что поделился таким личным опытом, это очень полезная информация. Спасибо те большое!
Да. Спасибо за такую возможность. Пока.